Mmm, oke oke. Sukanya nonton apa nih? Film kah? Acara realitas kah? Atau apa nih?
Heeh. Eee, suka nonton s eee, olahraga, film ya kan. Suka nonton film-film yang seru juga kayak lucu-lucu juga oke ya kan. Action oke iya, ya banyak sih Kak mmm. Macam-macam. Iya.
Oh. Mmm. Oh. Oke macam-macam, jadi berbagai genre ya gitu, oh, ada genre favorit gak nih?
Mungkin yang itu kali ya, perang-perangan gitu Kak ya. <laughs>
Oh berarti suka film action gitu ya?